Ay talaga po, mm.
Oo. Mhm.
Tulad po niyan kasi maganda po sa mga ayan mga tabing dagat. Tulad po kasi siyempre wala pong mga nakikita tayong mga kurye-kuryente diyan, eh, di ba po kitang-kita po talaga natin eh, ang ganda pong tingnan eh.
Oo, oo. Mm, totoo. Totoo, totoo. Mm. Sang-ayon ako do'n 'no, ikaw ba ano yung pinaka nakaka-excite sa'yo, sa lugar na gusto mong puntahan, 'yun nga sabi mo sa Japan?
Oo. Siguro po para sa'kin po yung mga kinakain po nila do'n 'di ba, pagkain po kasi nila ang sasarap po talaga ng putahe, parang gusto ko po siyang ma-try, do'n po na-e-excite kaya gusto ko po siyang gusto ko puntahan 'yun. Hmm.
M Oo, ang sarap ng mga pagkain do'n. Mm, mm. Oo. Oo. Oo, lalo na kung napapanood mo 'no, tapos siyempre gusto mo parang subukan 'no?
Ayan. Oo to oo, tama po kayo o kaya sa Korea po yung mga ganyan, alam niyo po yung ano yung Boys Over Flowers, yung parang F4? <chuckles>
Mm. Mm. Oo, oo, oo.
Ayan do'n ko po kasi napapanood 'yun <chuckles> kaya parang naano po akong pu puntahan lalo na po kasi yung kinakain po nilang mga noodles-noodles, parang mga fish cake ayan, mga gano'n, kaya po parang sabi ko gusto kong puntahan 'yun, ta's ayun din po kasi parang sa ang ganda rin pong so mag manoot ng mga tulad po ng sinusuot nila, gan'yan. <chuckles>
Ah, oo. Mm. Ah, yung mga ramyun, oo. Oo. Oo, oo. Ah, yung mga hanbok, gano'n. Oo, oo, oo, nakapunta na ako ng Korea kaso medyo bata pa ako no'n, so hindi na maganda yung recollection ko pero ngayon gusto ko rin ulit makapunta, -mahilig ka ba sa K-drama?
Oo, gano'n. Kayo po ba? Hmm. Ah, okey. Ah, saktuhan lang din po kung hindi naman po ano.
Oo, gusto ko kasi ma-experience do'n yung ano, alam mo ba yung sa mga K-drama 'pag nag umiinom sila ng soju? Tapos yung nando'n lang sila, parang yung mga tent bar sa paligid sa gilid ng kalsada 'yun, gusto ko masubukan 'yun.
Mm, mm. Oo. Oo. Ay wow, oo. Sarap din ko kasi, eh.
Oo kasi 'di ba, parang 'pag gusto nila uminom, gusto nila mag-relax, do'n sila pumupunta.
Oo, 'tsaka 'di po kasi 'di ba, 'pag nakain po sila parang sarap na sarap po kasi sila, yung gano'n, yung sounds po ng kain, 'di ba, yung mga may pa-soup pa diyan, may pahigop pa ng sabaw, ayan. Kayo po ba 'pag ano po ano po naka nakaka-excite para po sa inyo?
<laughs> Totoo. Oo. Totoo. Oo, may mm.